Alors moi, tu vois, heu, d'ici, heu, bah, bientôt, hein, j'aimerais, heu, demander une rupture conventionnelle avec mon travail pour rompre un petit peu mon contrat et enfin me lancer, heu, dans enfin créer mon entreprise. Heu, le problème, c'est que, oui, heu, je me pose énormément de questions et je sais pas vraiment si au final, je me lance pour les bonnes raisons ou si encore enfin, non je me lance pour les bonnes raisons ça, je sais, mais si, plutôt, mon entreprise va fonctionner, et c'est vrai que ça, bah, ça me en provoque, heu, chez moi un petit peu du de de stress, de l'anxiété parce que j'y pense énormément. Forcément, bah, j'aurais peut-être plus, heu, ce salaire, heu, fixe et heu, forcément, bah, j'aurais peur, heu, un petit peu, si en cas d'échec et heu, j'aimerais bien, heu, savoir ou si tu peux m'aider peut-être à à trouver comment, heu, heu, je pourrais faire peut-être des tests avant? Ou heu, savoir comment mon idée, heu, mon entreprise pourra fonctionner.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh mh, ouais, ouais, d'accord. Heu, je vois dans dans quelle situation tu te trouves effectivement, je comprends que que ça puisse soulever des interrogations chez toi. Hem, c'est c'est toujours un petit peu, heu, heu, voilà, heu, stressant, heu, d'envisager, heu, d'envisager une nouvelle, heu, une nouvelle carrière surtout quand, heu, on en est à l à l'origine. Heu, c'est quelque chose qui qui émane de toi donc forcément c'est ça te tient encore un peu plus à cœur et je comprends tout à fait bien sûr cette peur de, heu, aussi, heu, voilà, de de se confronter à à l'insécurité, heu, heu, financière, hem, et c'est difficile de faire la part des choses dans tout ça. Hem, pour avoir quelques, heu, petites précisions, heu, hem, tu tu as déjà, heu, tu as un domaine, heu, précis, heu, dans lequel, heu, tu voudrais exercer? Ton idée, elle est déjà, heu, parfaitement claire?
Oui. Complètement. Oui. C'est vrai. Oui, alors, en fait, j'aimerais me lancer donc, avec une amie, on aimerait avoir, heu, une agence, de formation, donc ce qu'on me on aimerait faire, c'est peut-être former, heu, heu, des membres, heu, soit des particuliers, soit des gens, heu, dans dans des entreprises, sur, heu, par exemple, heu, la communication, heu, la négociation donc, heu, avec nos notre expérience, heu, en tant que salariées. On pense que c'est quelque chose peut-être qu'il faudra, hem, qui peut qui peut fonctionner parce que, heu, il y a vraiment bo les entreprises, ont, heu, souvent des départements qui sont, heu, consacrés à la formation et à former, heu, leurs, heu, leurs salariés ou en tant que peut-être avec le CPF, heu, il est possible également, en tant que particulier, d'avoir un petit peu des des en des, heu, des formations. Le problème c'est que, bah, nous, on n'est pas connues, heu, on va être, heu, vraiment nouvelles, on n'a pas encore de clients donc vraiment et au final, même si c'est vrai, ça peut être, heu, des demandes, qui s vont être faites un petit peu, heu, heu, qui peuvent être faites, ben, au final on sait pas si, heu, nos idées ou si ces formations, heu, heu, vont fonctionner, on connaît pas la réalité du terrain, donc c'est vrai que ça, bah, ça peut rendre peut-être an anxieux et aussi, heu, ça peut, heu, enfin, ça nous stresse quoi.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr, bah, je comprends tout à l fait, heu, heu, le stress que ça peut créer, heu, quand ce, heu, voilà, le le projet, il est encore, heu, un peu incertain et vous avancez un petit peu dans dans dans le flou. Heu, forcément c'est c'est tout à fait humain, en tout cas, de de ressentir quelques appréhensions, heu, heu, autour de tout ça. Heu, moi là où je voulais en venir avec, heu, avec, heu, mes questions, c'était, heu, déjà de savoir si, heu, si votre projet, heu, était, heu, déjà, heu, bien défini. Alors, de ce que j'ai entendu, heu, c'est, hem, de la formation que vous pourriez proposer à la fois aux particuliers et à la fois aux, hem, aux entreprises qui voudraient, heu, former ou, heu, heu, voilà, enfin, heu, qui voudraient former certains de leurs, heu, de leurs employés. Heu, et heu, donc déjà votre cible, heu, vous l'avez, heu, définie? Ca va s'adresser aux travailleurs. Heu, maintenant, heu, le le thème de votre formation, est-ce qu'il est également, heu, bien défini? C'est-à-dire le contenu de ce que vous allez, heu, proposer, est-ce que c'est déjà bien réfléchi et bien clair?
Oui. Exactement. Oui. Oui. N oui. Oui, c'est clair, parce qu'on a déjà également du contenu, donc ça sera vraiment autour de, bah, la communication, comment se vendre, heu, comment négocier aussi avec des partenaires, avec des entreprises, avec des fournisseurs, donc vraiment, c'est des des, hem, des, hem, des conseils, des formations qui sont liées à un certain, heu, hem, à une certaine cible qui vont être peut-être, heu, heu, les commerciaux, peut-être, ou, heu, des membres également heu, enfin des personnes qui souhaitent, heu, négocier, heu, même peut-être dans la vie, hein, on peut faire des négociations, beh, savoir comment s'adresser à certaines personnes, donc il y a différents types de communication, heu, donc il y a des communications à ses parents, adultes ou, heu, enfin voilà, c'est des communications comme ça, des choses comme ça, des tips comme ça, qu'on voudrait enseigner, donc pour ça, on a, heu, on a un petit peu, heu, le contenu, donc on peut peaufiner, qu'on pourra améliorer mais heu, c'est vrai que ça, heu, ça s'est déjà fait.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh, donc maintenant, heu, maintenant, heu, heu, ce qui ce qui vous reste vraiment à à éclaircir et en tout cas à mener, heu, c'est, heu, maintenant, la diffusion de de de votre idée, la diffusion de votre produit, et la prospection, heu, de clients, heu, hem, vous en êtes à cette phase, en fait, si je comprends bien?
Oui il y a on est on en est à cette phase, donc on a déjà le contenu, on en est à cette phase, peut-être, chercher les clients, monter également l'entreprise. Parce qu'au final, elle est pas montée. Là pour l'instant, voilà, ce sont des idées qu'on a, le site n'est pas monté également, on n'a pas le site internet, heu, on a le peut-être, heu, on sait, voilà, de quoi sera composées les formations et cetera, mais on n'a pas le site internet, on n'a pas les clients, on n'a pas la com, on n'a pas la l'entreprise non plus, on n'a pas enregistré la marque, en fait, vraiment, on part, heu, de un petit peu de rien, on n on sait le contenu, mais heu, tout ce qui entoure ça, beh, on ne l'a pas encore.
Mmh mh. OK. Mmh mh. Mmh mh. OK. Mouais. OK et hem, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il te faudrait finalement, heu, tu penses comme, heu, comme, heu, déclic ou comme action encore à mener, hem, pour pouvoir vraiment, heu, passer à l'action de de la création de de ton entreprise et de de de l'op la proposer très concrètement à des gens et heu, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses qui te, heu, manque dans les étapes pour réaliser, heu heu, pour que cette action elle soit vraiment, heu, mise en place concrètement? Qu'est-ce
Oui. Oui, en fait, heu, bah, là, c ce qui manquait c'est que, heu, c'est vrai que, bah, j'étais encore salariée et heu, j'ai pas encore signé de rupture conventionnelle. En fait, je suis pas encore libre, heu, de mon temps donc c'est vrai que là, heu, j'avais pas le temps de m'occuper de tout ça et de m'y mettre et de me dire: «Voilà, finalement, ça y est, je m'y mets complètement» et aussi bah la décision je l'ai prise au final il y a pas très longtemps où là je m'étais je me suis dit vraiment: «Allez là j'y vais, heu, c'est bon je lance mon entreprise». C'est une chose que, voilà, qui était encore en réflexion, j'étais pas sûre, heu, parce qu'au final, même mon travail au final, il me plaisait. C'est juste qu'après avec les managers, bah, ça s'est pas forcément passé bien donc en fait dans nos vies un petit peu personnelles, on avait aussi, heu, nos problématiques et heu, c'est vrai qu'on avait aussi des doutes, on savait pas exactement si on allait se lancer ou pas. Donc là aujourd'hui on se dit, bah,: «C'est le moment, il faut le faire». Donc là, on se dit heu, voilà, que que c'est le bon moment pour, heu, pour commencer.
Mmh. Mouais. Mmh mh. OK. Oui. Mmh mh. D'accord, oui, oui je comprends alors, heu, c'est que juste que, heu heu, ton projet finalement voilà l'i l'idée a germé, heu, récemment, heu, donc heu, oui c'est le temps que ça se se mette en place, hem, donc en fait là pour l'instant vous en êtes encore, heu, au début, à l'émergence, heu, de cette idée donc, heu heu, oui, heu, je comprends que forcément, voilà, n c'est c'est pas possible d'aller plus vite que la musique et que tu en sois encore au stade du démarrage. Donc, heu, je je je vois la situation dans laquelle vous vous trouvez, heu, en tout cas, hem, en ce moment, hem, j'ai une petite dernière question avant de te te proposer une piste de de de réflexion, hem, est-ce que, heu, par exemple tu penses que hem si, heu, tu pouvais obtenir, heu, de la validation autour de ton idée, c'est-à-dire que, hem, que si tu pouvais avoir des retours, heu, sur ton idée, heu, positifs, est-ce que ça ça te mmh, ça pourrait te donner en tout cas ce ce ce ce ce déclic et cette motivation, heu, nécessaires pour, heu, vraiment, heu et cette confiance, heu, nécessaire pour vraiment lancer ton ton projet concrètement? En fait d'avoir de la validation, des retours?
Oui. Exactement. Oui. <chuckles> Ouais. Oui, exactem Oui. D'accord. Oui. Oui m Oui, oui franchement, heu, c'est quelque chose qui m'intéresserait et qui serait, bah, super intéressant et dont en fait, je pense qu'on a besoin, parce qu'au final on est nous sommes à 2 on réfléchit à 2 nos idées c'est à 2 et je pense qu'on aurait besoin aussi d'autres, heu, d'autres, heu oui d'autres cerveaux, d'autres idées, d'autres retours pour, heu, compléter aussi des idées. Peut-être qu'il nous manque des choses, heu, peut-être même dans nos formations. Il y a des choses qui sont pas claires, heu, donc on est vraiment, heu, seulement à 2, et je pense qu'avoir un retour de personnes de retour constructif pour savoir justement si on est dans la bonne direction, ça serait mais vraiment super intéressant.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Eh bah du coup heu du coup j'entends bien j'entends bien ta ta motivation en tout cas, hem, à vouloir obtenir des des retours positifs, heu, sur, heu, sur l'action que tu mènes. Heu, c'est tout à fait humain je comprends tout à fait que ça puisse te donner une énergie supplémentaire en fait d'avoir des retours positifs. Du coup, j'ai quelque chose, heu, à te suggérer si si tu le veux bien hem, si j'ai bien compris donc, vous proposeriez des services, heu, pour augmenter les compétences en communication, heu, des professionnels ou des particuliers? Heu, du coup moi tout simplement quand je pense à communication, heu, et que je pense à, heu, à client à à public et bah, je vais penser aux réseaux sociaux. Heu, est-ce que hem ce serait pas, éventuellement, une piste, de, heu d'abord avant toute chose, de vous créer une identité, de vous créer une image, heu, d et de diffuser éventuellement de la publicité, votre publicité, votre image, vot votre service, heu, sur, heu, les différents, heu, réseaux sociaux. Hem, et d'essayer de vous mettre en avant heu, comme ça, heu, sachant que ça peut être tout à fait pertinent pour une entreprise de communication, d'utiliser tous les moyens de communication, à sa disposition. Qu'en penses-tu?
Oui. Oui. Oui. C'est ça. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui, oui, effectivement, non c'est une très bonne idée le fait d'utiliser les v les réseaux sociaux surtout qu'on sait qu'avec les réseaux sociaux, ben, ça peut aller très, très vite et heu, sur heu, la communication, sur, heu heu, l'émergence également du projet donc effectivement c'est c'est une bonne idée, et en plus, heu, maintenant avec, heu, des réseaux comme Instagram par exemple, il est possible également d'avoir, heu de poser des questions et d'avoir un sondage. Donc c'est vrai qu'à travers peut-être, heu, ces canaux, on peut demander également aux gens un petit peu leurs avis, peut-être ce qu'ils en pensent et pour voir comment ils peuvent contribuer aussi, heu, ou nous donner de nouvelles idées pour ce projet. Donc heu, oui effectivement c'est une bonne idée, en plus sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de jeunes aussi, donc ça permet également d'avoir, heu, bah t cette nouvelle dynamique aussi parce que nous ça fait, presque 10 ans qu'on est au dans le monde du travail, et c'est vrai que d'avoir un petit peu, hem, la vision beaucoup plus jeune, heu, des jeunes, bah, c'est également, heu, c'est également très bien pour, heu, pouvoir, heu, s'a heu, nous améliorer et être un petit peu à l'affût des nouvelles tendances, de ce qui se fait, et oui, non c'est c'est une très bonne idée et d'ailleurs, heu, bah, je te remercie vraiment pour ça et je pense que je vais en parler également à ma à mon amie pour voir également ce qu'elle en pense.
Tout à fait. Mmh mh. Mmh mh. Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Mmh. t'en Ouais ben je te écoute c'était avec plaisir, heu, je suis content si ça a pu en tout cas, heu heu, voilà te provoquer, heu, une petite prise de conscience, heu, chez toi et t'ouvrir de nouvelles perspectives, heu, en tout cas je vous souhaite en t une excellente continuation et tout le meilleur, heu, dans votre entreprise.
Oui. Merci. Merci beaucoup.